え、毎日ですね。<laughs> ええと、正確には休日は違うんですが、週に5日間ぐらい、ええ、そうですね、そういうことがありまして。で、休日はなんかその時、その時でちょっと変わってくるって感じですね。なんか、体力的に、時間的に余力があれば自炊しますし、あの友達と遊びに行ったりとかしたら、結局外食になってしまいますしって感じで。なので、ま、大抵週5日そういう状態で。考えていかなきゃばいけないのは、お昼ご飯もでして、結構あの、コンビニで毎朝コンビニで昼ご飯を買って、で、食べるってことが多いので。うーん、何て言うんすかね。昼ご飯を、朝コンビニで物を買って、会社に持ち込んで食べるんですけど、どうしてもですね、こうカップラーメンとか、菓子パンとかそういうのになりがちなんですよ。<chuckles>
ああ。<laughs> ええ。そっか。 はいはい。 あ。 そうか。はい。 うーん。 うーん。 そうですよね。 はい。 はい。 うん。 はい。 うーん。 はい。 うんうん。 ええ。 ああ。あ、そっか。でも、そううん。
はい、これは美味しいけど、まずいだろうなと思ってますね。はい、その、健康的な意味でまずいだろうなと思ってます。はい。
<laughs> そうですね。ええと、例えば、お昼買う時ね、まあ、ほんとにこう、カップラーメンとか、値段的にもね、あの、コスパもいいし、あの、早くできるし、便利だから、あの、コンビニって、ほとかカップラーメンって最強な味方なんですけれどうーん。でも、あの、時々はちょっとこうなんでそうかね、体とか健康に、なんか良いものを考えて、少し買うものを変えたりっていうことはしますか？
はい。 はい。 そう。その通り。 そうなんですよ。うーん。 そうですよね。うん。 うん。